بس في حاجات برضه تانية إن أنا بافكّر في كذا حاجة، بافكّر في كذا حاجة إن حتّى الحاجة اللي أنا باعملها دي بافكّر في حاجة تانية آآ ها هاعملها والَّا لأ، ف بيكون في حاجات كتيرة آآ حتّى ل لو أنا مش مخطط للحاجات التانية دي إن أنا هاعملها في اليوم ده، في نفْس اليوم، فبرضه بافكّر فيها.
آه. بتحس إنك بترهق عقلك بالتركيز أيوه أنا فاهماك، الإحساس ده طبعًا أكيد بي بي بيخلّيك تخرج برّه ال الحاجة ال الأساسية اللي المفروض تركّز فيها لأنك مركّز في الحاجة اللي أنت شاغل نفْسك بيها اللي لسّه أصلًا مش هتعملها دلوقتي، ف أنا أنا أيوه، أنا فاهمة ده ده مرهق جدًا ليك أكيد و وحاجة مجهدة إنك تحس بالإحساس دوّة أنا متفهمة جدًا إحساسك، بس قُل لي هي الحاجة دي بتبقى مدى أهميتها ليك إيه؟ يعني حاجة مثلًا مصيرية والَّا بتبقى حاجة إيه اللي مخلّيك مركّز أوي فيها كده؟
آه بالضبط. امم. هو بصراحة يعني بيكون حاجة مثلًا إن أنا عايز اذاكر ل للكلية والَّا حاجة، تمام، فأنا بيكون قدّامي كذا حاجة، مثلًا عايز اذاكر مادة معيّنة في الكلية تمام، فأنا بيكون في حاجات أصلًا تانية خالص برّه الكلية كمان بافكّر فيها.
تمام.